Yo, Kurtlar Vadisi hep benim için bir fanatizmdi. Süleyman Çakır, Allah rahmet eylesin, haince vuruldu. <chuckles> Yani. Mesela geçen arkadaşım, ııı, şey, fotoğraf atmış 1 tane, tantunicinin adı, Can Polat. Ben de dedim ki "Ben Süleyman Çakır'cıyım, kusura bakma."
Eee, hı hı. <chuckles> Herkes tarafını belli etmiş orada. Hı hı.
Kesinlikle. Benim için Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır'dır. Ya bir de şöyle bir şey var, ben aşırı repliklerini falan ezbere biliyorum bu arada hani. Sen bana
Hı hı. O, o kadar fanatiksin.
Tabii canım, sen bana, böyle, yanımda şey, eee, böyle, video aç sosyal medyadan, ben derim ki "Şu sahne, şu sahne." bir de söylüyorum orada. <chuckles> Şey dün arkadaşım aradı, bana ne diyor biliyor musun? <chuckles> "Karahanlı, senin sadakatini takdir ediyor." diyor. <laughs> O kadar artık. <chuckles>
<inhales> Evet. Gerçekten çok sadık bir izleyici olduğunu anlıyorum çünkü Kurtlar Vadisi, çok sene önce yayınlandı ve bitti, üzerine birkaç filmi çekildi edildi falan ama, ııı, güncel olarak yayında değil, ııı, ve senin için hâlâ, gerçekten çok önemli bir yerde duruyor belli ki. Iıı, hâlâ, <chuckles> hâlâ güncel olarak izliyorsun da. Hı hı.
<clears throat> Evet. Çoğu insan Çoğu kadın hâlâ izliyor ve aşırı derecede fanatiği. Sadece bunu söyleyebilecek kadar cesaretleri yok.
<chuckles> Peki neyi yani seni bu kadar çekiyor Kurtlar Vadisi'nin özellikle? Çok merak ettim.
Yo, hiçbir fikrim yok. Süleyman Çakır ve siniri. Bilmiyorum Süleyman Çakır'ı çok seviyorum. Iıı, bazen şey diyorum, bir şey olduğu zaman, ünlü düşünür Memati Baş'ın dediği gibi, "Bu seni hiç takdir etmez."
Süleyman Çakır. <chuckles> <chuckles> Çok güzelmiş gerçekten yani, senin hayatında belki de böyle senelerdir yer alan, ııı, bütün, iii, hikâyene de tanıklık etmiş, böyle, ne mutfaklarda, ne salonlarda izlemişsindir, tahmin bile edemiyorum gerçekten. <chuckles>
Ay. Yani dedemin yüzünden oldu biliyor musun? Dedem, dedem bizi Kurtlar Vadisi'ne mahkum etti, dedemin elindeydi hep, dedemin oraya gittiğim zaman. Tabii, ya o zamanlar bu kadar sevmiyordum bu arada, sonradan sonraya bende bir fanatiklik başladı. Mesela, biri bana diyor ki, "Oktay Kaynarca." ben de diyorum ki, "Hayır o Süleyman Çakır, bir kendine gel, böyle bir şey yok." falan diye kabul etmiyorum. Oktay Kaynarca da kabul etmesin, onun adı Süleyman Çakır.
Gerçekten mi? <inhales> Değil, o artık Süleyman Çakır. Bayağı da gerçekliğini etkilemiş gerçekten ya. Çok, çok keyifli bir sohbetti benim için yani. Iıı, <chuckles> teşekkür ederim paylaşımların için. Hoşça kal.
Aynen. Benim için de öyle. Ben teşekkür ederim, görüşürüz.

Bilmiyorum ya, bilmiyorum. O hiç şey de değil. O zaman da böyle kafayı yormazdım, "Niye bunları yapıyorlar?" diye. Şimdi de şey edemiyorum, Allah yollarını açık etsin, umarım o kimliğini, iiii belirttikleri insan olmuşlardır. Gerçi
<chuckles> <chuckles> Hâlâ umarım Barbie'lerdir. <chuckles>
Ya, umarım Barbie kimdi acaba ya? Çok da hâlâ hatırlamıyorum ama bir tane çocuk vardı, "Ben Ortega'yım" diyordu. Bö bö d geziniyor. Tabii canım, herkes bir kimlik seçiyordu kendine. Bir de, böyle şey, "Sen de busun." diyordu, "Yok," diyordum, "ben o değilim, ben benim" diyordum, "Ne alakası var?" falan diye, böyle. <chuckles> Yani ben bende, eee, bende öyle şeyleri reddetme çok vardı. "Hayır efendim, neden böyle?" falan diye. <sniffs>
Kendi kendine koymuş o da. <chuckles> <chuckles> <chuckles> I Çok tatlı. Hı hı. Biraz daha, böyle, asi, o sınıfın, emm, böyle, eee, bir şeylere karşı çıkan, eee, karakteri olduğunu anlıyorum anlattığın hikâyeden. Eee, peki, s şimdiye dair bir soru sormak istiyorum. Çocukluğunda bir sürü diziler varmış, böyle, seni heyecanlandırdılar, paylaştın. Şimdi hâlâ dizi izliyor musun?
Hı hı. Evet. Aynen. Dizi izliyorum. Evet, çok, yani, böyle, bayağı diziler izliyorum da, mesela insanların, Türk toplumunun, böyle, saçma sapan, nostaljik, iii şeyleri vardır. Artık bunların her şeyi hepsine fetiş diyorlar ama, yani, benim de var. Gizli, böyle, hani, ne ne denir ona? İşte, utandığın şeyler arasında ne vardır gizli gizli yaptığın, diye söyle.
A! <chuckles> Iıı, nedir? Çok merak ettim, paylaşmak istersen.
Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi birden birden 54. bölüme kadar. Çakır öldükten sonra hiçbir anlamı kalmadı.
<chuckles> A! Ş sen şimdi güncel olarak eskiden yayınlanmış dizileri mi izlemeye başladın yeniden?